Sa salit sag salita at yung galaw.
Gano'n. Oo.
Ang hirap, mm.
Kasi, ah ito, ah, kuwento ko lang, ah. Yung isang araw kasi dumating yung ninang ko
Oo.
tapos, tawag dito? Eh, napuri ako nung ninang ko kasi nilinis ko yung, bakuran namin.
<snorts> Oo. <scoffs>
Oo, "Ang sipag mo naman nilinis mo yung bakuran niyo." ganyan-ganyan. Narinig nung biyenan ko.
Oo. <scoffs> Oo.
Tapos alam mo yung, nag-iba yung iba yung demeanor niya, eh, sabi ba nam sabi ba naman
Oo.
"Oh, pagtimpla mo ng kape yung ano ninang mo." Tapos sabi nung
O, para ka para palang ano, ah, ano ba 'yun, Snow White ba 'yun, ano ba 'yun?
Parang gano'n, oo may pagkagano'n nga. Ta's sabi nung ninang ko, "Ay mare, 'wag na, 'wag na, 'wag na." Tapos sabi ba naman, oh
Oo.